อา เออ เนาะ เดี๋ยว ๆ ๆ เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกับเขาดูค่ะ แล้วก็บอกว่า เออ ถ้าเราทำ แบบนี้ แบบนี้ได้ไหม พอจะรู้สึกดีขึ้นไหม อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มาเนาะ เพราะว่า เหมือน เหมือนที่คุณบอก เวลาที่เรามีวัฒนธรรม หรือว่ามีแนวคิดที่แบบว่า เห็นในมุมมองที่ต่างกันเนาะ เราก็จะแบบ อืม อาจจะเกิดความขัดแย้งได้ แต่ว่าก็เนาะ เดี๋ยวต้องไปทำอย่างที่ คุณแนะนำดูว่า เออ ถ้าเราทำแบบเนี้ย มันจะโอเคไหม อย่างเงี้ย แต่ช่วงนี้คือรู้สึกว่า เขาจะเครียดมากเลยค่ะ <chuckles> เหมือนเครียด อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งเราก็บอก เราก็เข้าใจเนาะว่าเขาอาจจะกลัว อย่างเงี้ย ไม่ใช่บ้านเมืองเขา ทุกสิ่งอย่าง สำหรับเรา เราก็แบบอาจ อาจจะไม่เครียดขนาดนั้น อย่างเงี้ย พอจะมีวิธีจัดการอารมณ์พวกนี้ไหมอะคะ พอจะแนะนำได้ไหมเนี่ย? อืม
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา อา ครับ และ อ๋อ คืออันนี้อยากจะถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับว่า เวลาที่คุณสามีคุณเครียดอะครับ มัน มันกลายมาเป็นความเครียดที่เกิดกับตัวคุณด้วยไหมครับ?
ได้ ๆ โอ้โฮ ถ้าสามีเครียดเนาะ มันก็จะทำให้ ไดนามิก ในบ้านน่ะ ก็เครียดด้วยเหมือนกัน ใช่ไหม เดี๋ยวชวนไปทำโน่น ก็ไม่อยากไป อะไรอย่างเงี้ย ไปนี่ ก็ไม่อยากไป อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็จะ มันก็จะมีผลกระทบในครอบครัวเหมือนกัน อะฮะ
อา โอ้โฮ! ครับ อื้อฮือ <tsk> อันนี้ ก็จะใช้เทคนิคเนาะ ก็คือเหมือนกับต้องให้เวลากับทางนั้นแหละครับ ก็เหมือนกับว่า เขาก็อาจจะมี เอ่อ คว ภาพจำเนาะ ที่เติบโตมาวัฒนธรรมต่าง ๆ อะครับ ที่อาจจะมีบางอย่างที่ตัวคุณไม่รู้ แต่ ผม ผมเชื่อนะว่า คุณน่ะครับที่เป็นภรรยาของเขาอะ จะต้องแบบ เออ มีจุดที่แบบ เอ่อ คอยอยู่กับเขาอะครับ ทำให้เขาสบายใจ แล้วเชื่อว่าปัญหา หรือวิกฤตเนี่ยครับ จะต้องแบบผ่านไปได้ด้วยดีครับผม
อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อืม โอเค เดี๋ยวจะไปลองดูแล้วกันนะคะว่า เขาจะโอเคไหม เดี๋ยวจะลองคิดดู เออ อาจจะพาไปดูหนัง งานอดิเรกต่าง ๆ ทำให้เขาแบบ อาจจะสบายใจขึ้นบ้าง หรืออาจจะไปเที่ยวที่อื่นที่ เอ่อ เนาะ ที่แบบไกลบ้านนิดหนึ่ง อาจจะไป <chuckles> ห่าง ห่างสงครามนิดหนึ่ง อาจจะทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นก็ได้เนาะแบบนี้ อืม ๆ ค่ะ
อืม อา ครับ อา ครับ เอ่อ เอ่อ ช่วงนี้ก็ภาคเหนือนะครับอากาศกำลัง ดี ก็จะแนะนำให้ว่า เออ ขึ้นไปเที่ยวแบบ เอ่อ ทาง ทางฝั่งที่มันอาจจะห่างไกลช่วงที่มันไม่มีสงครามบ้าง โอ้ วันนี้ก็ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผ่านปัญหาไปได้ครับ โดยเร็วครับผม
เออ เนาะ อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ เดี๋ยวอาจจะ ใช่ อา ๆ